Dữ vậy đó hả? Rồi, như vậy là bạn là một người cả nể quá rồi nè, vừa cả nể mà lại vừa quá tế nhị, quá ý nhị đi. Trước giờ bạn chưa từng thử từ chối hả? Hay là có thử rồi mà hổng có kết quả?
Mình nghĩ tới nghĩ lui luôn rồi đó bạn, nhưng mà á mình sợ á là nếu mà mình hổng giúp ta á thì người ta sẽ loay hoay xoay sở làm sao đây? Rồi sợ cái thứ nhất là sợ mất lòng người ta nè, ờ, sợ rồi sau cái, ơ, gọi, mình từ chối rồi á thì người ta sẽ nghĩ là mình ích kỷ thì sao, đúng hông? Ưm, cho nên á là mình cứ thôi cứ nhận lời mình giúp đi, giúp được tới đâu hay tới đó, có khi á giúp đỡ người ta xong cái mình đói luôn, mình mình vẫn giúp.
Ừm, ừm, đúng rồi. Ừm.